Eee, eskiden böyle olmayabilir, ya, hani, <tsk> şimdi mesela b büyüklerimin anlattıklarına bakıyorum. Daha böyle, eee, insanlar mutluymuş yani, hani, çok böyle büyüklerimden, işte, yalnızlık hissi vs. duyduğumu hatırlamıyorum ya da, hani, belki dile getirmiyorlardı, bilmiyorum ama, ımm, bu yeni çağla birlikte evet, belki daha fazla hani bir de, biraz da bireyselleşmekle de alakalı olabilir gibi geldi yani orada
Hı hı. Evet. Öyle mi? Hımm, teknolojiyle mi ilgili acaba?

Evet, yani işte, eee, ama şöyle bir şey var, yalnız hissettikleri için, emm, bazı insanlar partilere gidiyor, işte sabahlara kadar, sürekli plan yapıyorlar, evet, hatta bir, eee, eşimin arkadaşını tanıyorum yani muhtemelen yalnız kalamadığı için, hani yalnız kalmaktan ziyade düşünceleriyle kalamadığı için, eee, bir şeyler ona fazla geldiği için sürekli plan yapıyor, sürekli yani hani ı yani onun ona sormak lazım tabii ki ama hani benim ben olarak benim için çok zor. Hani, eee, bilmiyorum, herkesin yapısı farklı, tercihi farklı. Hani ben daha çok yüzleşmeyi, eee, tercih ederim hani bu buna belki destek alarak, işte bir terapiye giderek mesela. Çünkü, gerçekten insanız ve kolay değil, hani o üstünü örtmektense. Hı hı.
Ha, sosyalleşiyor. A! A! O! Çok zor değil mi? <chuckles> Hıı. Hıı. Hıı. Hıı. Peki bir şey bir şey soracağım. Eğer s yalnızlık senin misafirin olsaydı
Tabii. Evet.
sende kaç gün kalırdı?